Anong ginagawa mo kapag kailangan mo ng ipaglaban ang hangganan mo sa pamilya?
Oo. sa tingin ko, kapag kailangan ipaglaban yung 'pag kaniya, ah, pagdating siguro sa karelasyon ganyan. <gasps> Kaya ayan maibahagi ko lang, <gasps> pe siguro hindi man sa pamilya ko, kasi sa pamilya ko, okey 'yong sa amin ng partner ko eh, sa pamilya niya. <gasps> Ngayon, sa tingin ko kailangan na namin mm, may pinaglalaban talaga kaming hanganan ngayon eh. <gasps> So, ngayon kami ng partner ko kasi, ah, siyempre humantong kami sa nag-live-in, 'yan nagsama kami. <gasps> Ok dati okey kami ng pamilya niya. As in goods kami, pati nanay niya close kami, naging ka-workmate pa ganun. <gasps> Hanggang sa humantong na siyempre 'pag magte-trenta na, kailangan naman na din talagang bumukod, ah, siyempre nagbi-build kayo para sa future ninyo. <gasps> Tapos ayun, humantong sa bumukod kaming dalawa. gusto pa nga ng nanay niya na do'n kami sa kanila. <gasps> Pero kasi ayaw-ayaw ng partner ko rin at ako rin naman, siyempre mas gusto ko nakabukod. So, nag-try kami mag-live-in ganyan. <gasps> So, sa pagsisimula palang ng live-in namin, puro kami nakarinig ng negatibo sa nanay niya, na ayaw pa kasi niya na ang kasi panganay 'yon eh, 'yong partner ko na 'yon <gasps> tapos, um, ah, fam ang pamilya na nila kanila kasi, parang family oriented, sobrang family oriented talaga. Nasanay sila eh oo, close sa isa't-isa, laging may ganap, kailangan present sa lahat ng okasyon gano'n. <gasps> Eh kami naman, siyempre usual 'pag siyempre bumubukod na kayo at nagbi-build na kayo ng future 'di ba dapat kahit papaano naman <gasps> nagkakaroon na rin kayo ng hangganan sa pamilya at nagkakaroon na kayo ora o 'di ba gano'n. <gasps> Tapos 'yon, humantong sa parang, lagi na lang kami nakakarinig ng negatibo tungkol sa pamilya niya. Mga pasabi sa amin ng mga issue ganyan. <gasps> Lagi na lang puro negatibo, nagcha chat-chat nanay niya sa kanya. <gasps> Hanggang humantong kami sa parang 'yon na nga sa 'kin, may times na talagang 'yong mental health ko, <gasps> hindi na okey. Kasi lagi akong nakakarinig may mga nasasabi pang negative about sa akin, mga ganyan. <gasps> So, parang nagtataka ako bakit naman humantong sa ganyan. <gasps> Tapos habang hanggang tumagal ng tumagal, nakaka um, rinig na kami ng mga kuwento sa iba. Pati sa kaibigan namin nalaman na, kasi nagkukuwento 'yong nanay niya na pati sa mga kaibigan namin. Oo, kasi mayro'n kami do'ng isang kaibigan kasi na ano, close din do'n sa family ng partner ko rin, lalaki siya. <gasps> So, 'yon, do'n nagsasabi do'n 'yong nanay niya, kaya sabi ko, parang mali na 'ata 'yong ganyan na parang parang nanghihimasok na eh, ganyan eh. Kasi 'yon nga, may times kasi minsan kahit nakabukod na kami, gusto sumama pa rin sa mga ganap, mag maging present pa rin kami. Eh hindi naman puwedeng laging gano'n. So, 'yon may times na hindi kami nakasama, 3 days ago lang, 'di kami nakapunta ganyan, issue na agad. May masasabi na agad sa GC gano'n. Hanggang sa parang nagtakda na kami ng ding sabi ko, 'yong partner ko na rin nagsabi na need na natin din, ah, lagyan ng hangganan 'yong sa pamilya nila. <gasps> Kaya 'yon, naglagay na kami ng boundary talaga sa pamilya niya, 'yon.
Ah, okey. Mm. Ah. Ayun. Mm. Mm. Oo, siyempre. Mm. Mm. Oo. Hmm. Ah. Hmm. Ah, sobrang close talaga. Mm. Mm. Ay oo, siyempre. Mm. Hmm. Oo. Mm. Hmm. Naku. Ah, grabe naman. Okey. Mm. Mm. Ah. Oo. Mm. Naku. Okey. Mm. Ah, okey, ayan. Pero paano niyo naman 'yan, ah, <gasps> um, sinabi sa kanila? Paano kayo nagtakda no'ng boundary sa pamilya niya? Paano mo ipinaliwanag 'yan, sa pamilya <gasps> nila kung saan yung hangganan ninyo?
Mm. Mm. Um, 'yong dumating sa punto na ano eh, nagkaroon ng argumento 'yong nanay niya tsaka 'yong partner ko. Kumbaga, parang partner ko kasi pasensyoso masyado, hindi niya talaga sinasagot. Kahit ano, kahit <gasps> anong salita na sa GC, kahit ano na 'yong, <gasps> ah, mga salitang hindi ka tanggap-tanggap, ah, patungkol na rin sa akin, kahit wala akong ginagawa. <gasps> Kahit hindi ko nasaktan 'yong partner ko, naloko, wala talaga. <gasps> So, humantong sa parang yun na, na parang na sagot na rin ang partner ko pero may respeto pa din naman <gasps> na parang 'yon, pinaintindi niya sa nanay niya na parang ayun, tumatanda na, need na talaga ng ganitong pagkakataon na mag-se-set na rin kami. <gasps> Pero siyempre ma-pride ang nanay, so, hindi pakikinggan kung anong gusto. 'Yon pa rin naman din ang susunod, parang ganyan. <gasps> Pero nakakatuwa kasi may times kasi 'yan, parang may times na parang gusto ko ng bumitaw kasi siyempre para 'ko nahihirapan. 'Yong parang kahit 'yan, kahit may masasa oo, kahit sabi nila 'di ba kahit <gasps> garin 'yong pamilya, makisama pa rin. So, 'yon pa rin 'yong ginagawa ko, nakikisama pa rin naman ako. Pero humantong sa puntong ano eh, <gasps> parang napagod ako. 'Yong parang sabi ko, "Ba't gano'n? Kahit anong gawin ko, kahit nakikisama pa rin ako, may nasasabi pa rin talaga." <gasps> So, parang sabi ko, hindi ko na problema. Parang may one time, ano nawalan na ako ng gana, <gasps> hindi na ako pupunta sa kanila, miski okasyon, hindi na talaga. <gasps> Tapos 'yon nga, ah, sa 'yon nga, buti na lang ang partner ko na naiintindihan niya at 'di niya na ako pinu-push na sumama din sa kanila, parang ganyan. So, usually ngayon siya na lang. Mm, parang yon nga 'yong naging hangganan namin, na parang ramdam na rin ng pamilya nila. Lagi na nagrarason ba't hindi ako nakakasama gano'n kasi ano eh, <gasps> hindi na siya naging okey sa mental health ko. No'ng una, kaya-kaya ko pa, tapos sabi ko no'ng bandang tumagal na, parang sabi ko, parang hindi na okey sabi ko. Tulad niyan, kahit ang tagal na namin ng partner ko <gasps> mag ah, tanda na namin tapos andiyan pa din. <gasps> So, 'pag mga gano'ng pagkakataon, la-la puwede na talagang ano, lagyan na talaga ng hangganan sa pamilya. Kasi 'yon nga, nanghihimasok na talaga. 'Yun 'yon.
Ah, okey. Mm. Oo, siyempre. Mm. Mm. Oo, siyempre. Mm. Ah. Oo, mahirap nga yung ganyan. Hmm. Mm. Oo. Hmm. Mm, alam naman niya kasi 'yan eh. Mm. Mm. Hmm. Oo. Mm. Tama nga naman. Dapat lang naman talaga 'di ba, may boundaries talaga na nilalagay, lalo na 'pag <gasps> naapektuhan na talaga 'yong mental health mo, 'yan. So, 'yon nalang 'yong partner mo, <gasps> um, nababalanse niya rin 'yong, ah, sa 'yo at saka sa pamilya niya 'di ba. So, ok ba a at least 'di ba, <gasps> um, hindi ka niya pinapabayaan na ganun ganun nalang yung mangyari 'di ba. Yung at least, ah, <gasps> mayro'n talaga siya sa'yong pag-care, 'yan. So, <gasps> ayun yung ginawa niya, ayan. Pero, <gasps> minsan ba nakakaramdam kayo nung guilt? 'Di ba minsan may mga ganun yung <gasps> na-gi-guilty kapag, ah, kailangang unahin siyempre yung sarili ninyo kaysa sa expectations ng pamilya.
Oo. Tama. Oo. Tama. Oo. Oo. Mm. Oo, may gano'n din naman din. Kasi humantong din kami sa ano eh, <gasps> parang 'yong 'yon, tulad niyan. Ay, nagbukod kami, siyempre medyo nag-a-adjust pa naman, gano'n. <gasps> So, parang hinahayaan ko rin muna 'yong partner ko na parang, <gasps> ah, paunti-unti na parang maramdam ng pamilya niya na kailangan na talaga 'yon. <gasps> No'ng una, parang siyempre nakakaramdam pa rin ng guilt na talagang, sabi ko, "Sige, hayaan mo na, punta ka muna sa inyo, kila tita." parang ganyan. <gasps> Para parang siyempre, araw-araw nalulungkot eh, na parang wala na kami do'n gano'n. So, hinahayaan ko siya bumibisita oo, gano'n. So, parang, ako rin naman nakakaramdam ng guilt na parang, "Okey sige, hayaan mo muna." Hanggang sa parang pakonti-konti, na parang nararamdaman ng pamilya niya na parang medyo talaga nawawalan na rin kami ng time. Kasi siyempre, ang bukod 'di rin naman biro, after work aasikaso ka pa sa gawaing bahay, magluluto kayo pagkain ninyo, ganyan. <gasps> So, 'yon parang humantong na rin kami sa kailangan na rin kasi ng sarili naman namin, parang ganyan. <gasps> Kasi tulad niyan, ah, may times na gano'n din o kaya may alis kami, eh nagkakataon, may alis din 'yong pamilya niya. So, inuuna na namin 'yon sa amin, na dati parang lagi kaming go ng go. Parang lagi naming iniisip 'yong ganyan. <gasps> Eh ano, parang humantong na kami sa ay, kailangan na natin talaga na <gasps> mag-decide ng sa atin na lang talaga at nakakatuwa kasi sa partner ko, hindi kasi siya nakikinig. 'Yong sa talagang ano ng magulang niya 'yong alam niyang mali oo, which is buti naman kasi hindi ako nahirapan sa 'pag gano'ng pagkakataon kasi siyempre kung <gasps> talagang siyempre tinatawag silang mama's boy 'di ba. Buti hindi gano'n, kasi kung talagang susuko ka eh, parang gano'n eh. <gasps> So, buti gano'n na lang, kasi ako, humantong ako minsan sa ano eh siyempre, hindi natin maiiwas ang mga babae na maging emosyonal. <gasps> Tapos, sasabi minsan parang nararamdam niya, sumusuko na ako. Tapos ayun, sasabihin niya na parang, "Hayaan mo na," sabi niya <gasps> "nakikisama ka naman pero ako naman 'yong parang mas pakikisamahan mo habang buhay." <gasps> So, 'yon na lang 'yong pinanghahawakan ko. Mm, kaya ngayon until na okey kami pero ngayon ang ang adjustment namin ngayon, hindi talaga nagpaparamdam sa kanila. Sa mga kapatid niya na lang, kami nagkikita-kita. Mm, gano'n.
Hmm. Oo. Mm. Oo. Hmm. Oo, na-mi-miss din niya, siyempre. Mm. Hmm. Oo. Ay oo, siyempre. Mm. Hmm, tama nga naman. Mm. Oo. Mm. Ah. Mm. Tama. Totoo. Hmm. Mm, totoo naman. Oo eh, totoo 'yan. Mm. Mm. Ah. Oo. Siyempre nagkaroon na talaga 'yan ng ano 'di ba, distansiya <gasps> dahil nga do'n sa pangyayaring 'yon. <gasps> Ayan, pero ano naman yung mga bagay na natutunan mo tungkol sa self-respect dahil sa pag-e-establish n'yo ng boundaries?
Tama. Mm. Bale ayan, na parang isa sa natutunan ko na 'wag din siguro hayaan na laging, <gasps> ah, parang may sabihin na hindi maganda sa 'yo. Kasi yan, tulad no'n <gasps> hinayaan kasi namin ng hinayaan na parang <gasps> humantong na eh, kasi ano, nasabi rin din ng kapatid niya, <gasps> talagang na ah, selos sa oras ang gusto ng pamilya niya, lalo ng magulang niya. Kasi parang nasanay kasi ang mga magulang nila, <gasps> 'yan ang nanay tatay niya na parang lagi silang magkakasama parang gano'n. So, parang 'yon siyempre nagse nagkakaroon ng selosan sa oras. Ang gusto nila lagi, <gasps> ah, kumpleto silang pamilya ganun. <gasps> So, ako, naka parang, humantong siguro siyempre sa selos, <gasps> nakakapagsalita sila ng mga bagay na hindi maganda pa tungkol sa akin, which is mali naman din. Kasi, hindi naman nila dapat, ah, parang nakikipagkompetensya sila sa oras kasi nabibigay din naman, ganon. So, <gasps> 'yon nga no time no'ng, ah, parang na-feel na namin na talagang kasi huma do'n na eh, humantong na parang nalaman na rin ma kami, tinatago-tago naming problema, 'yon. So, malaman-laman namin, alam ng tropa namin, buong tropa namin. Kaya so sobrang nakakahiya. Oo, sabi
Mm, tama. Mhm. Ah, oo nga. Mm. Mm. Mm. Oo. Hmm. Mhm. Oo nga, grabe. Umabot pa sa kanila, 'di ba. Dapat sa inyo nalang sana. <gasps>
Oo, kaya sabi ko "Hala, ano ba yan!" na sabi ko, maiintindihan ko kung mga bata pa tayo eh, sige, go lang. Pero hindi eh, <gasps> So, sabi ko, "Mag-te-trenta anyos na tayo tapos sabi ko gan'to pa." So, parang 'yon." Sabi ko "Ay <gasps> kailangan na natin talaga 'yong may self-respect na rin talaga tinatawag," na sabi ko, "hindi na maganda." Tapos ayun humantong sa talagang kahit anong aya sa akin hinaha minsan may times hinahanap pa nila ako pero kasi mabigat 'yong loob ko <scoffs> parang sabi ko "Natatakot na kasi ako nag parang na-trauma din ako na ayan makikisama na naman ako, tapos 'pag nasanay na naman sila at ayan na naman kasi siyempre may-work din naman tapos may oras ka rin naman siyempre sa sarili mo, sa inyo ng partner mo, tapos siyempre iniisip mo rin 'yong future ninyo." So may times sa mawawalan din talaga ng time at talagang iisipin mo yung sarili mo naman din sa pagkakataon na yan, lalo na kahit alam ko namang pamilya ng partner ko pero siyempre, kung wala na talaga 'yong may salitang respeto na tinatawag 'yon doon mo maiisipan ang sarili ninyo naman, a-ay relasyon niyo naman din unahin niyo gano'n.
Oo. Mm. Hmm. Oo. Mm. Oo Tama naman. Mm. Mm. Oo, totoo naman 'yan talaga na dapat, ah, <gasps> siguro sanayin niyo na rin sila sa ganun, 'di ba. Na hindi naman talaga kayo na laging, <gasps> ah, makakasama sa mga gatherings or kung anumang okasyon 'di ba. Kasi nga, mayro'n na rin kayong sariling binubuo <gasps> na pamilya. So, sana maano naman nila yun 'di ba, makasanayan na rin nila 'yan. <gasps> Ayun, <gasps> pero ah, bukod sa partner mo 'no, 'di ba sa siyempre siya yung support system mo. So, kapag, ah, 'di ba nahihirapan ka, sino pa yung, ah, iba mong support system? Ah, sa sitwasyong pang pamilya, 'yan?
Mm. Tama. Totoo. Ayun nga. Mm. Oo. Bale ayan, siyempre talaga pagdating kasi sa partner, medyo mahirap magsabi sa pamilya eh. May siyempre papa siyempre mamaya may mga negatibo silang komento tapos hindi na i-welcome, parang ganun. <gasps> Kaso an buti na lang mayro'n akong close friend talaga na napagsasabihan. Na talagang sa kanya, na i-kuwento ko naman na din talaga. <gasps> At nakakatuwa kasi sa kaibigan ko na 'yon sobrang suportado siya hindi agad 'yong hiwalay 'yon 'yong solusyon ganyan sa kanya kasi talagang i-pu-push niya pa na parang, unawain 'yong mga nangyayari sa amin ganyan. Pero humantong na rin ako sa ano nagsabi na rin ako sa kapatid kong babae, kasi nga talagang mabigat eh kasi 'yong problema ko na 'yong usapang pamilya. So talagang ano siya medyo hindi na kaya ng pangkaibigan lang parang gano'n. Sobrang mhm, sobrang lugmok ko na no'n tapos siyempre parang nararamdaman kong nakahalata pa pamilya ko, so kahit papaano ma maibsan o ma gumaan 'yong damdamin ko, i-kinuwento ko na sa kapatid kong close ko rin at nakakatuwa naman at sabi niya may pagkakataon sinasabi niyang mahirap nga 'yan, pero nasa akin pa rin naman 'yong desisyon parang gano'n. Nakakatuwa at ayun yung parang nakita niya naman na parang patuloy pa rin kami sa relasyon ng partner ko at okey naman kami, nakasuporta pa rin naman siya at 'yong kaibigan ko ganun pa rin masaya siya na nagkakaayos pa rin naman kami kaya yun gano'n sa pagkakataon na, ano 'yan kaibigan at saka pamilya rin naman na pagsasabihan ko.
Mm. Ah okey. Mm. Oo nga, tama. Mhm. Mm. Hmm. Ah, oo. Mhm. Oo, may mga ganun talaga. Hmm. Ah. Hmm. Hmm, okey. Mm. Mm. Buti naman at mayro'n ka rin na-pa pagsasabihan ng mga problema mo 'di ba, kaibigan man o pamilya. Kasi kailangan talaga natin 'yan, para naman, <gasps> ah, medyo makahinga 'di ba <gasps> at, ah, makahingi rin tayo ng opinyon 'di ba ng iba. Ayun, <gasps> pero ano naman yung maipapayo mo sa ibang tao na hirap, ah, na mag-establish no'ng boundary sa pamilya?
Tama. Totoo. 'Yan siguro kapag hirap medyo sige siguro sa una push pa para talagang or siguro puwede din naman talagang ma-feel mo na sa sarili mo talagang tama na kapag talagang lalo paulit-ulit 'yong rason na binibigay na kailangan na need ng hangganan kasi lahat sa buhay lan-may hangganan naman din talaga at pagkakataon na 'pag ang problema mo paulit-ulit na lang kasi sa amin gano'n eh naging paulit-ulit kasi siya nu'ng unang hinahayaan namin kumbaga gano'n kaya parang maipapayo ako sa iba kung medyo parang hirap pa sige parang bigyan pa rin ang tsansa 'yong sa mga sarili at 'yong mga 'yan tungkol man sa pamilya o sa kaibigan man patuloy mo pa rin i-push 'yong pagkakataon na hayaan mo pa rin 'yong sarili mo na parang maging open pa rin sa pagkakataon na makipagkomunikasyon pa rin pero kung talagang kasi parang mararamdaman mo na lang 'yon kasi ako-ako bigla ko na lang din naramdaman 'yon 'yong pagod 'yong parang sabi ko intindi na lang ako ng intindi parang hindi na 'ata maganda lalo na siguro pag-usapang mental health siguro maganda do'n talagang magtakda ng hangganan na tinatawag kasi ang hirap naman ng ah hindi na okey 'yong mental health mo tas patuloy ka pa rin baka siyempre hindi mo na rin isipin mo rin 'yong kalusugan mo 'di ba mahirap naman humantong sa hindi maganda kaya 'yon patuloy pa rin at pahalagahan mo rin siyempre 'yong sarili mo at siyempre kung ano man 'yong mayro'n sa mga naging partner mo o sa kaibigan o pamilya gano'n
Mhm. Mm. Ah oo, siyempre. Hmm. Mm. Oo. Mm. Tama, mm. Hmm. Oo. Hmm, tama. Mm. Ayan. Naku, maraming salamat at napakaganda nung sab sinabi mo na dapat talaga tayo mag <gasps> um, set ng hangganan lalo na 'pag mental health na, 'di ba. Salamat.
Oo, maraming salamat.